โอ้ คือแค่ฟังนะคะก็จินตนาการไป อื้อฮือ มันแบบว่า มัน heal ใจได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะเนี่ย แบบเจอแต่ทุ่งหญ้าสีเขียว อะไรแบบนี้ อืม อ๋อ แล้วเราก็คือ พอหลงไปปั๊บ เราก็แวะร้านกาแฟเหรอคะ?
อา ใช่ คือแบบตอน จากตอนแรกที่แบบเครียดอยู่ <chuckles> ใช่ค่ะ ตอนแรก <chuckles> ใช่ เพราะว่าตั้งหลักก่อนดีกว่า อย่างน้อยก็ไปเจอคนแล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วคุณลุงเจ้าของร้านกาแฟอะ อ่า อ อันนี้มี หนูขออนุญาตเล่าประทับใจอีกหนึ่งอย่าง คือเราจะนึกถึงว่า คนที่ชงกาแฟเนี่ยจะต้องเป็นพวกวัยรุ่น อ่า วัยรุ่น อ่า เป็นบาร์เทนเดอร์หล่อ ๆ สวย ๆ อะไรอย่างงี้เนาะ แต่คาเฟเนี้ยค่ะตัดออกไปได้เลย ก็จะเป็นคุณลุงคุณป้าที่ทำอยู่กัน 2 คน กระหนุงกระหนิง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอ้ บรรยากาศทุกอย่างมันดูลงตัว
อือฮึ อือ ค่ะ ได้เลยค่ะ ค่ะ อืม แล้วเขาชงแบบว่าเป็นแบบโบราณ หรือว่าเป็นแบบสมัยใหม่ ใช้เครื่องเลยคะ?
อา อันเนี้ยค่ะ อายุอะ วัดกัน ไม่ได้เลยนะคะ เพราะว่าคุณลุงเนี่ย เขามีเครื่องกาแฟที่ค่อนข้างจะมาตรฐาน รสชาติกาแฟก็ ก็เป็นมาตรฐานปกติทั่วไปเนี่ยแหละค่ะ แต่ ถ้าเทียบกับวิวแล้วเนี่ยค่ะ มันเสริมให้รสชาติกาแฟเนี่ยมันดีแล้วก็กลมกล่อมมาก ๆ เลย อา ค่ะ อันนั้นน่ะประทับใจมาก ๆ เลยค่ะ
อย่างงี้ อืม ค่ะ โอ้โฮ! ทำให้อยากไปลิ้มลองเลยนะคะเนี่ย <chuckles>
แล้วถ้าจะกลับไปอีกทีอะค่ะ หนูก็กลับไปไม่ถูกแล้วนะคะ เพราะว่าตอนนั้นน่ะก็ ก็ไม่รู้ว่า ไป ยังไง ไปเหนือมาใต้ ไปยังไง แล้วก็ไปเจอคุณลุงเขาอะค่ะ แล้วทีเนี้ย
ค่ะ หลงไป <chuckles> อ้าว แล้ว ค่ะ
ค่ะ แล้วทีเนี้ยหนูก็ สอบถามคุณลุงว่า "คุณลุงขา คือหนูจะไปอำเภอเนี้ย ๆ ค่ะ แต่หนูอะหลงทาง อ่า Google พาหนูมาผิดทาง คุณ คุณลุงขาแนะ นำหนูหน่อยได้ไหมคะ? ว่า หนูจะต้องออกไปทางไหน? แล้วก็ไปยังไงต่อคะ?" อา นี่แหละ
ค่ะ ยังไงคะ? ค่ะ <chuckles> คุณลุงก็แนะนำมา ใช่ไหมคะ? เราก็เลยไม่จดจำเลย <chuckles> ว่า มัน มันต้องไปทางไหน?
ใช่ค่ะ คุณลุงผู้เป็นเหมือน ใช่ คุณลุงก็เป็นเหมือน เอ่อ เทวดามาโปรดเลย ชี้ทางสว่างให้อะค่ะ ประมาณนั้นเลย ใช่ ใช่ค่ะ
คุณลุงน่ารักมาก ๆ เลยนะคะเนี่ย อืม ถ้าไม่เจอคุณลุง เราอาจจะแย่ก็ได้นะคะ อือ
ถ้าไม่ เจอคุณลุง ก็ไม่รู้จะเข้าลึกไปถึงขนาดไหนอะค่ะ ก็อาจจะมาถึงบ้านงานเนี่ย ก็อาจจะค่ำ แล้วด้วยก็ได้ ค่ะ
ค่ะ อืม แล้วสถานที่ตรงเนี้ยค่ะ ไกลจากตัวเมืองมากไหมคะ?

<chuckles> โอ้โฮ! ประสบการณ์การหลงทางเนี่ยค่ะมีเยอะแยะมากมายเลย เพราะว่าเวลาที่เปิด Google Maps ไป หรือ Siri พาไปเนี่ยค่ะ ก็แทบจะหลงทางเสมอเลย เพราะว่าด้วย ด้วยการที่เราใช้อินเทอร์เน็ต ใช่ไหมคะ บางพื้นที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ใช่ไหมคะ มันก็อาจจะทำให้เกิดข้อมูลผิดพลาดได้ แล้วมันก็จะมีอยู่หลายครั้งเลยค่ะ เดี๋ยวเอาตัวอย่างครั้งนี้ดีกว่า ที่ประทับใจมาก ๆ เลย เพราะว่าไป ไปทางผิด หลงทาง แล้วก็ไปเจอวิวที่เป็นติดเขาที่มันแบบสวยมาก ๆ เลยค่ะ
ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ได้เลยค่ะ อันนี้ในเมืองไทยไหมคะ? หรือว่า ในเมืองไทยเนาะ อืม
ในเมืองไทยค่ะ อา แต่จะเป็นจังหวัดที่คนไม่ค่อยคาดคิดเลยว่ามันจะมีวิวที่สวยงามาก ๆ อะค่ะ ก็คือที่จังหวัด
จังหวัดไหนคะ?
จังหวัดสุโขทัยค่ะ อา
อ๋อ เป็น เขาเป็นธรรมชาติ หรือว่าเป็นแบบว่า สถานที่ประวัติศาสตร์อะค่ะ ที่เราไปเจออะค่ะ?
ของหนูอะค่ะ ที่หนูไปเจอค่ะ เพราะว่าครั้งนั้นน่ะ จะ มันเป็นสถานการณ์จำเป็น ใช่ไหมคะ มันไม่ได้ตั้งใจจะไปเที่ยวหรอกค่ะ แต่เผอิญว่ามันเป็นงานแต่งน้องชายเนาะ แล้วน้องชายเนี่ยค่ะ เขาก็ไปได้ ไปได้แฟนอยู่ที่สุโขทัย ใช่ แล้วทีเนี้ยค่ะ งานกินดองอะค่ะ เราก็ต้องไปเนาะที่สุโขทัย เพราะว่าความรักมันอยู่ที่นั่น เป็นงานแต่งค่ะ อา เป็นงานแต่งเลย ก็เหมือนงานกินดอง ใช่ ใช่ค่ะ อันนั้นน่ะมันเกิดจากน้องน่ะเขาส่ง Map มา เอ่อ เขาส่งข้อมูลมาทาง Google Maps ใช่ไหมคะ เขาก็ปักหมุดมา อะไรมา ของเขานั่นแหละค่ะ ซึ่งเราก็ไปตามหมุดนั่นแหละ แต่เชื่อไหมคะ ให้นึกภาพว่าสุโขทัยเนี่ยค่ะ เป็นจังหวัดที่ค่อนข้างที่จะมีแต่เขา ค่อนข้างที่จะมีแต่เขาเยอะมาก แล้วก็จะเป็นค่อนข้าง เรียกว่าเป็นจังหวัดที่กันดารน่ะค่ะ ถ้าห่างจากตัวเมืองไปน่ะ คือกันดารมาก แล้วก็มีแต่ทุ่งนา ทุ่งหญ้าที่ไม่มีใครทำ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เป็นทุ่งหญ้ารกร้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ
ค่ะ สาวสุโขทัย อืม งานอะไรนะคะ? งานกิน อ๋อ งานกินดอง คืองานแต่งใช่ไหมคะ? อืม ค่ะ ค่ะ อืม อืม ก็คือ ไม่มีชาวนาไปทำ อย่างนี้ใช่ไหมคะ เป็นแบบทุ่งที่แบบว่าไม่ได้สีเขียว แต่เป็นทุ่งแบบสีน้ำตาล หรือยังไงคะ?
อา